Ben en fait, heu, là là tu as tu es de bon conseil en fait, sur ce coup-ci, je te remercie parce qu'en fait, heu, j'avais même pas envisagé le fait de contacter, heu, des amis à moi qui sont dans ces situations-là, c'est quelque chose qui m'avait même pas traversé l'esprit alors, heu, alors merci bien de m'y avoir fait penser. Je ne manquerai pas de le faire, heu, tout de suite.
Mmh mh. Bah écoute, je t'en prie. C'était vraiment un plaisir de de discuter avec toi de tes passions et puis de de te donner, heu, heu, une petite aide comme ça, un petit coup de pouce pour, heu, pour essayer d'en savoir plus sur, heu, sur la viabilité de de cette idée, en fait.